जी कुछ समय से ये हो रहा है कि कुछ समय से क्या मतलब काफ़ी समय से अगर मैं कहूँ बस मैंने इसके ऊपर बात नहीं की जब चीज़ें अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो तब मैं इस चीज़ पे जो है अब सलाह चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि अ, सफलता की जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी खुद की दूसरों की सफलता से क्या हो रहा है, मेरा आत्मसम्मान गिरता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन या कह लीजिए जलन या फिर कह लीजिए की अ, खुद कोई सामने से खुद ही कर देता है कभी खुद का मन गिर जाता है, कभी खुद ही हो जाती है जैसे कि, ये अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक दोस्त है वो और मैं साथ-साथ पढ़े और
जी।
साथ-साथ हमने सेम जगह से हमने पढ़ाई करी, सेम जगह से मतलब हमने ट्यूशन लिया और जज वो ही एकदम जो है उसी बाक उसी जगह से फिर हमने नौकरी करी, साथ में नौकरी करी। परंतु बात कहाँ अटकी, मैंने और उसने दोनों ने एक जो है जो हमारा वो था जिसे बोलते हैं कि आप किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, ओहदा हम दोनों का सेम था परंतु ना जाने कैसे वो मुझसे आगे निकल गया। मैं अभी भी वही हूँ और वो आज मैनेज़र बन गया है। उसकी सफलता की जो है वो जश्न हुआ वहाँ पे ऑफ़िस में। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है उसको सराहना दी ये वो और मैं खड़ा हुआ था। और ये होने से पहले वो अच्छे से मेरे से बात करता था। हम लोग अच्छे दोस्त थे काफ़ी, उसके बाद जब उसको सफलता मिली तब वो मुझे, जो है उसने मेरे से बात करना तो छोड़िए, मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। और ये तो चलो हो गई कि ये मतलब ऐसे ज़िन्दगी की और खुद कुछ-कुछ तो खुद ही मेरे घर वाले कर देते हैं कि उसको देख वो कहाँ चला गया इतनी सी उम्र में और तू अपने आप को देख। तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इस सबसे न मेरा आत्मसम्मान जो है वो इतना गिर गया है कि अब जब भी कोई मुझे कुछ बोलता है, कुछ पूछता है, तो वो भी कहीं न कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक, मेरा जो है उम, ब मेरे कॉलेज में था वो मेरे से जो है अ, नि मतलब जूनियर था। तो वो मेरे से एक दिन फ़ोन करके पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कैसे-कैसे क्या करना है? तो मैं उसे चीजें बता ही रहा था कि उसने खुद से ही यूँ कह दिया कि हाँ, हाँ मैं ऐसे ऐसे समझा रहा है कि देखो हाँ तुम्हें ऐसे-ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे-ऐसे जाना चाहिए तब तुम ऐसे आगे चले जाओगे। तो वो न बातों-बातों में उसने मुझे ऐसे-ऐसे कह दिया कि आप तो आगे जा नहीं पाए और आप मुझे बता रहे हो। जब कि फ़ोन भी उसने ही किया था पूछने के लिए, बात भी वही कर रहा था और फिर उसने मुझसे ऐसी बात बोली मेरा आत्मसम्मान इतना डगमगाया, मैं इतना टूट गया, मैं क्या बताऊँ? अब इसी चक्कर से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा निवारण दीजिए कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मैं अब दूसरों की सफलता मतलब से निकल के खुद की भी सफलता की ओर जाऊँ, कब तक दूसरों की सफलता जो है देखता रहूँगा? तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बताइए मुझे इस बारे में।
जी। जी। जी। जी। अ, बिल्कुल कहीं न कहीं मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ जब आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करना लगे या कहीं न कहीं जो आपके साथ कहीं न कहीं रहा साथ में एक ही ओहदे पे थे दोनों लोग एक जैसी पढ़ाई थी उसके बावजूद आप वहीं रह जाए और सामने वाला आगे निकल जाए, तो ऐसे में कहीं न कहीं गुस्से की भावना, जलन की भावना मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी सलाह दूँ। उससे पहले मैं आपकी समस्या को थोड़ी और गहराई से जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपके अंदर कहीं न कहीं एक उससे एक जलन की जो भावना दूसरे के प्रति ये उनके व्यवहार की वज़ह से आई है या अपने आप कहीं न कहीं जो आपके मन के अंदर का एक कहते हैं जो इंसान होता है या मन के अंदर की जो एक सोच होती है उसने ऐसा किया? जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, मुझे लगता है कि, ये दोनों हैं। मन की सोच पे भी ये हुआ कि पहले व्यव पहले तो यही हुआ कि यार पहला तो मन में यही आएगा कि देखो साथ पढ़े, साथ उठे बैठे, साथ पढ़ाई करी साथ सब चले, साथ भर ज़िंदगी के कदम बढ़ाए। सब कुछ साथ होते-होते भी सामने वाला आगे निकल गया। कैसे? ठीक है? और इस चीज़ से थोड़ा गुस्सा आया थोड़ा ये आत्म सम्मान भी ये हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। मतलब मैं मेरा कोई सम्मान है नहीं है, मेरा इतना ज़्यादा आत्मसम्मान गिर गया। उसके बाद कुछ क्या हुआ कि इतना सब होने के बाद अब मुझे लगा मैंने भी चलो एण्ड में थोड़ा ये सोचा कि ठीक है कोई नहीं क्या पता उसका नसीब था, मेरा नसीब नहीं था। अब ये चीज़ हुई। मैं इस चीज़ को टालने ही वाला था कि तकरीबन तभी वो मेरे सामने से गुज़रा और मुझे उसे बधाई देनी थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फ़िर सारी मीटिंग हो गई। उसके बाद उसका तो क्या उसका जो है अ, केबिन बोल लो आप वो अलग कर दिया बैठने का क्योंकि वो अब मैनेजर है तो वो अलग कमरे में बैठेगा। तो वो वहाँ था तो वो वहाँ से भी जो है मेरे सामने से ही गया वो अकेले ख़ुद ब ख़ुद परंतु उसने मेरी तरफ देखा नहीं और फ़िर मैं समझ गया कि यार ये व्यवहार जो है इसका ये ठीक नहीं है। और इसी चक्कर से जो है फ़िर ये 2 चीज़ हुई और घरवालों की तो ये है कि उनके तो मतलब पहले उनकी बातों पे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता था जब वो बोलते थे कि देख दूसरों को बच्चों को देख, दूसरे को देख कितना आगे निकल गए तू कहाँ रह गया? मैं इतना नहीं करता था। परंतु जब ये वाला हादसा हुआ तब से ये ज़्यादा होने लगा है मेरे साथ।
जी। जी। जी अ, बिल्कुल कहीं न कहीं अ, मैं समझ सकता हूँ, कि आपके घरवाले भी तुलना करते हैं, और जो इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो उसके बाद तो एक अ, गुस्सा आना कहीं न कहीं काफ़ी आम बात है। लेकिन आप कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि परेशान मत होइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, कि उसके बाद क्या आपने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं की, कि आप ऐसा व्यवहार क्यों एकदम से करने लग गए? और क्या आप ये भी बता सकते हैं, कि इसकी सिवा भी आपके साथ किसी ने ऐसा ही प्रकार का व्यवहार किया? चाहे आपके परिवार में चाहे, किसी अन्य जगह पे? जी।
हुँ। हुँ। जी। अगर मैं बात करूँ कि, बातचीत की तो बातचीत इतनी नहीं मैं कह सकता। और अन्य की अगर मैं बात करूँ तो, परिवार में तो देखिए होता ही है। पर व्यवहार ऐसा नहीं होता है, इतना कठोर भी नहीं होता, पर होता है। क्या करती है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अ, किसी दिन क्या होता है, जैसे मेरी छुट्टी का दिन है तो मैं लेट उठा मान लीजिए मैं सो रहा था तो मैं अ, 10 बजे तक सोता रह गया। तो उसके बाद मेरी माताजी आती हैं उठाने, उठाते-उठाते कहने लग जाती है कि औरों को देख इतने बजे तक तू सो रहा है। अ, तो औरों को देख दुनिया कितनी आगे निकल गई, सब तेरे से कितना आगे हैं, और दिक्कत तब असली शुरू हुई जब मेरी माताजी को पता लगा कि इसके साथ का ही इसका दोस्त साथ-साथ घूमने वाला प्रमोशन ले गया इसके हाथ से। ठीक है? ये बात हुई। तो अब यही चीज़ रोज़ सुनने को जो है वो मिलती है, सुबह होते ही। चाहे मैं लेट उठूँ, चाहे मैं काम पे जल्दी जाऊँ, चाहे मैं अगर किसी को कोई सलाह दे रहा हूँ। या मतलब किसी से बात कर रहा हूँ, तो भी इतनी सारी बातें जो हैं, सुनने को मिलती है और यार अब अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि परिवार वाले तो बोल के चल देते हैं, और ये सोचते ही नहीं कि सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ता होगा।
जी। अ, बिल्कुल अ, कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को लेके फ़िर अपने परिवार से बात नहीं की कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं भी तो दिन-रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ? जी।
हुँ। जी अ, मैंने ये चीज़ एक गुस्से में कही थी कुछ दिनों पहले की यार मैं कर तो रहा हूँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये। तो उन्होंने कहा कि, "अ, तेरे प्रयास में कमी है। तू जो कर रहा है ये पूरा प्रयास नहीं है। अगर ये पूरा प्रयास होता तो आज उस नौकरी पे, उस ओहदे पे तू बैठा होता वो नहीं।" अब ऐसी-ऐसी वो बातें बोलते हैं तो फ़िर यार मन ही नहीं करता कि यार इनको समझाऊँ कैसे, बात कैसे करूँ? तो मैं फ़िर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझता हूँ क्योंकि सर फटने लगता है, आत्मसम्मान पूरा गिर चुका होता है इसलिए।
जी। बिल्कुल तो मैं अ, बिल्कुल आपकी पूरी मदद करूँगा बस 1 आखिरी सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप भी प्रयास कर रहे हैं जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसने प्रयास किया होगा तो आप भी उसकी तरह पूरी प्रयास कर रहे हैं की अभी आप अपने आपको कहीं न कहीं उस जो मेहनत की भट्टी है उसमें झोंक नहीं रहे हैं? जी।
हुँ। हुँ। जी, अगर मैं बात करूँ कि मेहनत की तो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। परंतु कोई जब ऐसा होता है ना कि बार-बार ना अब देखिए, आप खुद सोचिए कि जिस कंपनी में हम दोनों साथ में जाया करते थे और एक छोटे ओहदे पे काम करते थे साथ बैठ के, अब उस वहाँ तक मैं अकेले जाता हूँ। मैं मेट्रो से जाता हूँ वो गाड़ी से आता है।
जी।
कुछ-कुछ चीज़ें तो ऐसा होता ही है। जब मैं पूरी मेहनत कर रहा होता हूँ लगन से, कुछ न कुछ ऐसा देख ही लेता हूँ दफ्तर में, कि वापस से जो है, ठेस पहुँच जाती है आत्मसम्मान को और फिर वो बात वही आके अटक जाती है।
बिल्कुल अ, कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को बहुत गहराई से समझ चुका हूँ और मैं बिल्कुल आपको एक ऐसा अ, कहीं न कहीं तरीका बताऊँगा जिससे आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो आपकी परेशानी है, उसको भी आपको कम करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो देखिए क्या होता है ना, कि जब हम किसी को आगे बढ़ते देखते हैं या सफल होते देखते हैं या देखते हैं कि वो तारीफ़ें पा रहा है, हम भी वैसी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम तारीफ़ें क्यों नहीं पा रहे? तो मन में अजीब-सा खालीपन भी लगेगा, जलन भी होगा और कहीं न कहीं खुद को हम छोटा भी महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कभी-कभी आपको लगता भी है। और बहुत तरह-तरह की भावनाएँ अ, आ सकती हैं, भावना आती है ऐसी बिल्कुल हमारा दिमाग कैसे काम ही करता है। तो, क्या है ना कि सबसे पहले आपको ये जर बहुत ज़रूरी है समझना कि जो ऐसा महसूस करते हैं इंसान तो ये, आम बात है सब ऐसे ही करते हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं कि आप ही ऐसे हो या आप कोई बुरे हो नहीं।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
सब ऐसे ही होते हैं और देखिए क्या होता है कि तुलना करने वाली जो आपकी आदत है ना उसे छोड़ दीजिए। वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी क्या है? उस पे आप ध्यान मत दीजिए। कहीं न कहीं आपको भी पता है कभी-कभी किस्मत भी होते हैं, कभी-कभी अन्य जो चीज़ें होती हैं, वो भी एक साथ कई सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। देखिए जैसे हर बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो क्या हर बच्चा परीक्षा निकाल लेता है? नहीं निकाल पाता। क्योंकि कोई-कोई होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोई-कोई कम मेहनत में निकाल लेता है तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें एक काम कर रही होती हैं, जो हमें नहीं दिखती तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। दूसरों से तुलना मत करिए आप अपनी जगह सही हो। क्या पता आपके लिए उससे भी अच्छी हो, क्या पता कल आपको आप उस कंपनी के मालिक बन जाओ। तो समय का जो पहिया है ना बहुत अजीब तरीके से चलता है। वो कब क्या कर दे किसी का कुछ नहीं पता। ठीक है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
क्या है ना पहचान को उपलब्धि से मत जोड़ो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। उपलब्धि किसने कितने अवार्ड पाए, किस कौन कहाँ जा रहा है, क्या वो मैनेजर है क्या नहीं, इस पे ध्यान मत दो कोई फ़र्क अ, नहीं पड़ने देना चाहिए। आप जो करने जाते हो, उसको करो। बस ये मन में सोच के जाया करो कि हाँ, जो मैं अगर अभी कर रहा हूँ तो इससे मुझे अगली बार और बेहतर करना है और आपने अंदर की जो असुरक्षा है ना उसको निकाल दो। बन को बाहर निकाल डर को अगर डरोगे तो आपका दिमाग आपको डराएगा। आपको दिमाग को अपने समझाना है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं लड़ता हूँ। अब जब ऐसी मानसिकता के साथ जाओगे ना तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और आप उस व्यक्ति से भी आगे जा सकते हो। उस व्यक्ति से क्या, आप और भी जितने इस दुनिया में व्यक्ति हैं सबसे आगे जा सकते हो। आप उट उन लोगों की कहानियाँ पढ़िए, जो बिल्कुल एकदम छोटे से उन्होंने शुरुआत की आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं एक ताकत देगी अंदर से तो ऐसा आपको आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, आपने जो बातें बताईं मैं उनका ध्यान रखूँगा। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए।